Ai.
O o sono, ele tem vários, hã, estágios, né, e o modo REM, que é o R E M, eu não sei te dizer a sigla agora, ele é quando você está, assim, em um estágio muito profundo do sono, entendeu. E aí o cérebro é é a parte se eu não me engano, é a parte onde você sonha, né.
Ah, entendi. Sim, eu não ganho eu não sou <laughs> oh.
Que é o rapid eye movement. Uhum.
E mas isso acontece qual frequência com você? Todos os dias, toda semana?
Não. Não, isso olha, na minha vida em que eu acordei gritando vendo alguma imagem, alguma coisa assim, acho que foi, sei lá, umas 5 6 vezes.
Ah entendi. E na viagem não aconteceu isso com você não, né. Na viagem com eles. <laughs>
É. Geralmente Ai, não aconteceu, eu fiquei com medo de acontecer, porque geralmente, quando a gente conta, hã, histórias relacionadas a a esse episódio, fica com medo, né. Então o que que a que que eu faço para eu não ver nada quando eu estou dormindo, eu uso aquelas aqueles tapa olho, sabe.
<laughs> Ah, entendi. <laughs> Mas
Aquela máscara de dormir, sabe?
Aham, sim. Fora essa viagem, teve alguma outra coisa que você falou para um público que prendeu a atenção deles? Tem outra história que você se lembre agora?
Uhum.